Waouh et tu et la côte de bœuf, tu la mets, heu, tu la fais cuire un peu avec la sauce ou tout se fait séparément?
Non alors la sauce est sur le côté. Pour la côte de bœuf, ce que je fais c'est que d'abord je la saisis à la poêle, heu, pour avoir, heu, une réaction de Mailleur, je sais pas si c'est quelque chose avec quoi tu es tu es très familier? Heu, bah en fait tu vois quand tu fais une côte de bœuf par exemple, heu, ton gras il va devenir jaune sur les parties qui ont qui sont en contact avec la poêle ou avec la grille si tu fais ça au barbecue et c'est et c'est ça en fait. C'est la caramélisation des sucs, heu, c'est ça s'appelle la réaction de Mailleur et heu, le truc c'est que la c la réaction de Mailleur elle se produit uniquement, heu, là où la viande, enfin, là où le gras est en contact avec du métal. Donc le problème c'est que si tu fais ta côte de bœuf, heu, au barbecue, la grille de ton barbecue bah elle est elle est grillagée, donc heu, tu vas avoir la réaction de Mailleur uniquement là où tu as les la grille qui passe. Donc ce que je fais moi, c'est que je la fais toujours revenir en aller-retour à la poêle d'abord, heu, poêle en inox donc pour avoir une belle caramélisation et ensuite seulement je la mets au feu et le fait d'avoir commencé la réaction de Mailleur après les flammes vont, heu, entretenir cette réaction et tu as les sa les saveurs vont être décuplées.
D'accord. Non, qu'est-ce que c'est? Mouais, je vois, je vois. Mmh mh. Ah je vois. Là où il y a les grilles? Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah d'accord, ouais c'est quand même toute une toute une science en fait. C'est pas, heu, juste jeter la viande sur le feu et puis <laughs> mélanger 2-3 ingrédients, c'est il y a vraiment un aspect, heu, chimique en fait, heu, scientifique dans dans la cuisine. Tu parles de réaction de Mailleur, c'est il faut comprendre un peu la les la physique derrière tout ça, c'est fascinant! Oh OK.
Ouais. Ah c'est une science. Ah franchement la la cuisine c'est une vraie heu, ouais c'est clair. Ouais. cent pour cent. Ouais, ouais, non c'est s Ouais. Ouais, ouais c'est clairement fascinant. Moi j'a j'adore, heu, j'aime bien la science, heu, bon je vais pas dire que c'est pour ça que je me suis mis à la cuisine pas du tout mais heu
Oui, mais il y a un petit côté un peu, heu, expérimentation, transformation tu vois? Rien ne se perd, tout se transforme, ouais c'est <chuckles>
Ouais. Clairement. Surtout ouais. <chuckles> Surtout avec les sauces, surtout avec les sauces, heu, parce que là, c'est les dosages sont très importants, heu, tu as tu as ben, tu as une réaction, je veux dire on mentionnait tout à l'heure l'évaporation, heu, je veux dire la caramélisation aussi enfin je veux dire, heu, ouais il y a un côté assez chimique, heu, dans la dans l'élaboration de sauce.
Oui, encore plus, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Puis ce qui est un p assez fascinant, c'est que finalement on pourrait faire la recette à peu près, ça marche ça serait bon quand même. Si on veut vraiment atteindre la saveur, heu, spéciale, la saveur ultime, il faut quand même suivre les, heu, recommandations et les étapes, heu, précautionneusement, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais ouais clairement, heu, je veux dire, heu, i tu c'est je veux dire les si les ingrédients sont bons normalement c'est bon mais heu, mais clairement, heu, ç ça s'entre ça se sentira une sauce où où tu as pris le temps où tu as mis de l'amour et cetera, où tu t'es vraiment appliqué à chaque étape. Ça change tout franchement.
Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Waouh. Génial et est-ce que tu as expérimenté un peu les cuisines d'autres pays que la France ou avec des sauces vraiment très bonnes qui t'ont, heu, qui t'ont bluffé?

Heu, alors sauce, non, heu, j'ai pas eu à l'étranger des sauces qui m'ont bluffé, heu, mais par contre, ouais, je me suis pris quelques claques culinaires, heu, à l'étranger. Hem, ouais, heu, bah alors au Mé j'étais au Mexique, heu, il y a 2 ans et hem et heu et là-bas heu bon les tacos comme tu sais c'est une grosse, heu, c'est une partie entière de la culture hein. C'est pas, heu, c'est pas le tacos français, hein. C'est pas le burrito avec des frites et cetera.
Mmh d'accord, dis-moi. OK, intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est plus subtil, heu, j'imagine.
Ouais c'est un peu plus subtil, ouais, ouais, c'est moins proche du du kebab quoi. Hem et heu et le la recette traditionnelle c'est soit du porc soit du poulet qui a été cuit pendant des heures, heu, qui est complètement, heu, hyper tendre. Ouais, une belle cuisson bien généreuse avec, heu, des petits oignons pickles, donc des oignons qui sont revenus, enfin pas qui sont revenus, mais qui ont macéré dans du vinaigre, hem, et ap et tout ça sur tacos donc un tacos c'est une petite galette de farine de maïs, heu, qui est revenue au feu de bois je crois, heu, traditionnellement et hem et ouais les tacos ça a été une vraie, heu, c'était une vraie claque franchement. J'ai
Ouais. Ah OK, une bonne cuisson. OK. Mouais, je vois. Oui, oui. Ah oui, c'est étonnant parce qu'en fait, on pouvait pas on se dit: «Les tacos, heu, c'est des quelque chose d'assez basique» quoi, c'est pas quelque chose qui retiendrait notre attention. Mais là, comme c'est vraiment, heu, dans sa culture, heu, d'origine, c'est il y a vraiment une, heu, une façon de faire particulière, une saveur, j'imagine, qui est plus poussée, quoi. Que ce que nous, on pourrait expérimenter aujourd'hui, heu
Mmh mh. Très peu. Ouais. Ouais. Beh ouais beh comme tu as dit c'est quelque chose de très simple et je trouve beaucoup de beauté dans dans la cuisine simple, heu, dans les la cuisine avec peu d'ingrédients et cetera. Bon je ça va un peu à l'encontre de ce que je te disais par rapport aux sauces où c'est très complexe, il y a beaucoup d'ingrédients et tout mais, heu
Ouais. Ouais, il y a diff di différentes, heu, approches, j'imagine ouais.
Ouais, ouais, ouais, mais justement je trouve que, ouais, il y a il y a beaucoup de beauté dans dans de la cuisine qui est simple et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime autant la cuisine italienne. Parce que la cuisine italienne, il y a pas beaucoup d'artifices. Il y a peu de produits, mais c'est des produits qui sont de super qualité, des légumes, heu, qui sont incroyables parce q
Oui, ça met en avant la la saveur naturelle des des aliments en fait. Ouais.
Exactement. Exactement, exactement, ouais, ouais, clairement.
OK. Est-ce qu'il y a une sauce dans le tacos?
Heu, non, il y a pas de sauce, mais la viande comme je te disais, elle a été cuite pendant longtemps du coup elle est, heu et ouais voilà. Elle est très humide et si tu peux si tu veux pardon, heu, tu peux mettre, heu, du guacamole et j'adore le guacamole. <chuckles>
Elle est tellement fondante qu'il y a pas besoin de sauce en fait? OK je vois. Oui, bah le guacamole forcément <chuckles> dans la cuisine mexicaine, heu, c'est réputé.
Ouais, ouais il y en a partout. Bon il faut pas oublier de demander sans coriandre si tu aimes pas ça, <chuckles> ce qui est mon cas, mais, heu, mais à part ça ouais le guacamole, heu, franchement, heu, incroyable j'adore.
Ah ouais. <chuckles> OK, super. Et ben OK, ben écoute, je retiens donc la la côte de bœuf avec la sauce aux cèpes et puis le tacos mexicain. Est-ce que tu aurais une recette avec une sauce particulière que tu recommanderais vraiment à essayer chez soi? Un peu abordable.
Ouais.

Heu, ouais bah, après ça dépend, heu, du problème. Heu, je veux dire il y a pas 1 seule astuce, heu, pour, heu, pour rattraper une sauce. Parce que ça va dépendre, heu, ça va dépendre du problème que tu as en fait.
Ah oui, j'imagine ouais. D'accord et c'est quoi les problèmes les plus communs, toi que tu as rencontrés, heu, dans les sauces ratées?
Hem, ouais bah, s il y a il y a il y a plusieurs problèmes, hein. Elle peut être, heu, trop salée, elle peut en en général c'est un trop, on va dire. Heu, ça va être trop assez heu, trop salé, ça va être trop acide, ça va être trop amer. Heu
Ah d'accord. C'est vrai que je m'étais souvent fait, heu, la remarque, en fait, c'est plus facile, heu, tu veux dire, de faire, heu, pas assez que trop finalement?
Heu, oui c'est ça ouais. Heu, bah après, heu, il y a une astuce qui est assez simple. Si la sauce est pas assez, dans le sens où elle a pas assez de goût, heu, bah ça va être de faire de la faire réduire. C'est vraiment la base de toutes les sauces. Heu, ça va être la réduction donc une, heu
Ouais. Ah OK, donc ça veut dire, heu, la faire, heu, faire évaporer l'eau, c'est ça que tu veux dire?
Ouais c'est ça exactement, ça va être, heu, la mettre sur feu feu doux et heu, et la laisser cuire comme ça jusqu'à ce qu'elle réduise. En fait, heu, c'est l'eau qui s'évapore et le reste, heu, reste dans la casserole et heu, en fait tu vas avoir bah, un liquide qui va être de plus en plus, heu, concentré, sirupeux ouais exactement, plus épais.
D'accord. Ah OK. Plus épais, ouais, OK et donc, dans ce cas-là, tu rajoutes un autre ingrédient?
Heu, alors comment ça? Dans quel cas, tu veux dire?
Donc, dans le cas où il manque, heu, quelque chose que tu dois réduire?
Alors si alors si ça manque de goût, heu, dans ce cas là je vais juste la laisser, heu, je vais juste la laisser réduire. Je vais juste la laisser cuire, jusqu'à ce que ça se concentre comme ça. Alors par contre du coup faut faire attention aux quantités. Heu, il faut que tu aies, heu, enfin il faut que tu aies suffisamment de quantité au début, parce que quand tu réduis, par définition tu as moins de quantité à la fin. Heu, donc heu, si c'est très bon en goût mais qu'il y a l'équivalent d'1 cuillère à café par personne, heu, voilà c'est un peu léger quoi.
D'accord. Ah OK, pour que ce soit plus concentré? D'accord, je je comprends. Ouais, bien sûr. Eh oui. <chuckles> D'accord, ouais c'est hyper intéressant, mais est-ce que toi tu as des plats préférés, heu, avec lesquels tu as des sauces vraiment particulières qui vont avec?